Benim kendime ait, o tarz böyle çok, eee, ellerimi, ayaklarımı, oy oynatan, fazla böyle, eee, temas, ııı, o tarzda olan bir insan değilim. Imm, bana yapıldığında da evet, belirli bir noktayı geçtikten sonra, rahatsızlık duy duymaya başlarım. Imm, yani, b tamam, o kişinin kendi karakterinden, eee, bir parçası olmuş olabilir. Yani, yetişme tarzıyla onun bir hareketi, nasıl, tik gibi, ııı, adlandırabiliriz. Hani, onun tikidir o, aslında. Kötü bir niyeti olmayabi bilir. Yani, kötü niyetle yapmıyordur. Tikleşmiştir. Iıı ve kontrol de e etmiyor olabilir. Artık bırakmıştır. Imm, çünkü kontrol etse, aslında yapmaz. Imm, nitekim oluyor öyle şeyler. Imm, yani bakışınla o noktada, onu anlatmaya çalışıyorsun. Eğer fazla samimi değilse; samimiysen ha, söylersin. Yapma, bundan rahatsız oluyorum, dersin ama fazla samimi değilseniz, daha yeni tanışmış birinin öyle bir şey yapması, ııı, bi biraz, eee, rahatsız edebilir. Yani, daha tanışmamışım, ben seni
<chuckles> Yok sana yapıldığında. <chuckles> Hımm. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hıı. Evet. Yo, hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Yani etik kurallara da birazcık aykırı olur, değil mi? Yani. Hı hı.
Evet, yani, b ben, hani, erkek olarak bunu belki çok daha şey algılayabilirim, normal algılayabilirim ama bir bayan olsa, ııı, yani ya da karşımdaki bir bayana onu yapsa, onun yerine ben rahatsız olurum. O derece.
Evet. Hı hı. Hı hı. Hımm, izlerken bile ya, şahit olurken bile, rahatsızlık verici olabilir, bu. Hı hı. Evet.
Tabii ki. Eee, tab Yani, mı mı bu, bu anlamda bu bakış da onu anca,, hani, bazen insan çoğu zaman, b ııı, açık sözlü o olamaz. Hani, insanları kırmamak ister; ımm, ama kendisi kırılıyordur o arada. Bakışla ve veya hareketle, eee, bi
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, evet, doğru. Evet, sınırları korumak her zaman aslında, ııı, belli ölçüde önemli. Hı hı. Evet. <chuckles> Peki, bir de şey dedin ya hani, ııı, ses tonu. Aslında hani, eee, göz teması ve beden diline paralel, ses tonu da önemli, dedin. E, hatta bazen bir ses tonundan, ııı, işte onun, ııı, hani
Evet, ifade etmeye çalışır. En olmadı, oradan çeker, gider. Evet. Evet.